अ, कब की बात करूँ तो मतलब बदलाव तो बहुत सारे होते हैं, उम्र के पड़ाव की अगर बात करें। तो जैसे कि स्कूल की बात करूँ ना, तो स्कूल में जब मैं 11 वीं या फिर 12वीं में पहुँचा ना, तब मेरी 1-2 दोस्तों से जैसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने अ, मुझे एक चीज़ बताई कि "अ अभी ऐसा लुक नहीं चल रहा है।" मेरे लुक के बारे में वहाँ पर बात होने लगी थी अचानक से। तो उन्होंने कहा कि, "देखो, अभी ऐसा लुक नहीं चल रहा है। तुम ऐसे बाल मत रखा करो, या फिर <clears throat> दाढ़ी थोड़ा-सा क्लीन शेव कर लो।" ये सारी चीज़ें उनसे मैंने सीखने को मिली और उसके बाद, जब मैंने वो कर लिया खुद से, तो मुझे काफ़ी बदलाव महसूस हुआ कि, "हाँ, अब मैं थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ" या ये सारी चीज़ें। फिर धीरे-धीरे जैसे मैं <clears throat> कॉलेज में गया, तो कॉलेज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि
बिल्कुल सही। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। ओह! हुँ। उम, वाह! हुँ। हुँ। हुँ। हुँ।
कोई मेरा जैसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कुछ ऐसे दोस्त मिले, जो म्यूज़िक से जुड़े हुए थे। उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे म्यूज़िक के बारे में बताया, तो मैंने वहाँ भी बहुत कुछ सीखा। फिर कुछ लोग डांस से जुड़े हुए थे, तो डांस में भी मेरा इतना था कि मैं फंक्शन्स होते थे कॉलेज में, तो उसमें थोड़ा-बहुत अ, परफ़ॉर्म करता था। तो वहाँ पर भी मैंने एक और नई कला सीखी। मैं डांस में भी थोड़ा और अ, मतलब अच्छा हो गया। तो ऐसे करके मैं काफ़ी कुछ सीखता गया और वो दोस्तों की बदौलत ही रहा। क्योंकि अ, ज़रूरी नहीं है कि सबको मतलब सब कुछ आता ही हो। आप कहीं न कहीं से सीखते ही हैं ज़िंदगी में। तो इसी तरीके से मेरा कहीं न कहीं इंटरेस्ट जागा अ, इसकी तरफ, एक बॉलीवुड में काम करने की तरफ। तो वहाँ से ज़िंदगी ने एक मोड़ लिया और मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, उन्हीं लोगों की वजह से। तो ये ऐसे बदला था। <chuckles>
वाह! हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। वो तो है, जी। उम, जी। तो। वाह! भाई, वाह! <chuckles> उम, उ उम, जी, तो काफ़ी अच्छा लगा आपके इस बदलाव को जान कर। अच्छा, ये बताइए गप आपको लगता है, ये जो रिश्ते, चाहे आपने आपका तो आपने दोस्ती का बताया। लोगों हर किसी की लाइफ़ में या हर कोई नया अलग रिश्ता ही होता है, जो मोड़ बद लाता है। तो ये जो मोड़ आता है, क्या हा ये लगता है कि अ, क्या ये सच हमें अपनी असली पहचान समझने में क्षमा क की क्षमता लाता है?
जी।

जी। अ, काफ़ी एक लाइक अच्छा विस्तार में कुछ ऊपर ऊपरी में बताया आपके कैसे रिश्त कुछ रिश्तों ने कैसे आपको सबक सिखाया है। अ, ल क्या कोई स रिश्ते ऐसे रिश्ते ने भी कई ऐसा कोई रिश्ता भी था जो आपको अ, सेल्फ रिस्पेक्ट भी सिखाया हो आपको?
जी। सेल्फ रिस्पेक्ट तो मतलब मतलब बोलूँ तो प्रेमिका ही सिखा के जाती है। और कोई ऐसा रिश्ता तो होता नहीं है क्योंकि वहीं पर होता है कि जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम खो देते हो, उस रिश्ते में और उसी तरीके से एकदम वो रिश्ता चलाने लगते हो। फिर एक दिन वो आता है 2 साल, 4 साल बाद की वो अ, जा रही होती है छोड़ के, तब आपको याद आता है, अरे यार मैंने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी तो उस वक़्त ही वो मतलब सीखने को मिलता है कहीं न कहीं और लगभग लगभग सभी के साथ होता है, इसी रिश्ते से वो ये चीज़ सीख पाता है कि ये मैंने क्या किया? क्या नहीं किया? कुछ लोगों के साथ दोस्ती में भी होता है। अ, खासकर मैंने देखा है कि अगर फ़ीमेल्स की बात करें, तो उनमें जो होता है वो जो दोस्ती होती है ना उससे वो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा सीखती हैं, जैसा मैंने देखा है। लेकिन लड़कों के लिए तो गर्लफ्रेंड ही होती है, जो प्रेमिका होती है, वही उसको सिखा के जाती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है। तो मेरे लिए तो वही हुआ है और मैंने उसी से सीखा है, सच बोलूँ तो। <chuckles>
अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, अच्छा। जी। हुँ। बिल्कुल। जी। दी। अच्छा। जी। हम्म, जी तो खैर ये तो है, मतलब तो कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रोमा भी रह हुआ होंगा इसके बाद आपकी लाइफ़ में? तो यह इसी में भी क्या आपके फ्रेंड्स ने ही आपकी मदद की आपको हील करने के लिए?